Ну, конечно, потому что, мне кажется, искренность, она чувствуется всеми людьми, и это как-то сразу заметно. А вот скажи, вот то влияние, про которое ты говоришь, это действительно возможность п прям, э, повлиять на микрорайон или там на целый город, или на часть города, а не просто, например, на круг людей 20 тире 30 человек?
Да. <clears throat> Смотри, с 20-30 человек всё начинается. Вот если посмотреть опыт любого муниципального депутата, обычно в муниципальные депутаты, ну, это если, как бы мы берем честных людей, идут именно те, у кого вот есть эти 20-30 там, 40-50 человек ближнего круга, да, которых они могут зарядить, ну, в моральном плане, на то, чтоб провести вот эту вот компанию по своему микрорайону. Обычно это и есть участок, на котором избирается муниципальный депутат. То есть вот, пожалуйста, тебе пример того, как, э, реальная, э, вот эта вот сеть, которая окружает человека, трансформируется в, э, некое, знаешь, такое административное воплощение.
Мгм. Мгм. М. Так. Мгм. Мгм. Слушай, это так интересно, потому что на самом деле у всех людей взгляды на этот вопрос как-то разнятся. А вот, э, скажи, тебе приходилось участвовать в какой-то такой компании или быть частью такого проекта? Быть частью вот этих людей, ка таких сплочённых какой-то идеей, вдохновением, каким-то таким общим? Э, был ли у тебя такой опыт в жизни?
Мгм. Мгм. Мгм. Да. Ну знаешь, как? Скорее, у меня был опыт, э, наблюдения со стороны за этими процессами. Вот. Как бы там какие-то мои знакомые баллотировались. Я в силу недостатка времени сам не принимал участия, но как-то вот мимо проходил регулярно там. И в штаб захаживал, и смотрел на то, какая там атмосфера. Да-да, поэтому как бы могу сказать что всё оно так и работает.
Мгм. Мгм. Ага. То есть со стороны наблюдал. Мгм. Что в этом самого такого интересного? Вот в ш э, в штабной работе, либо, допустим, в отношениях между этих людей. Вот что больше всего бросилось тебе в глаза, что ты так отметил? Вот ты выше уже говорил про харизматичность какой-то личности, то есть на ней всё это подвязано, держится, или там какая-то идейная ещё есть составляющая?
Мгм.